إمم عندِك حق هو أنتِ شايفة وقتها مثلًا آآ إن إن كان ده تحكُّم زيادة عن اللزوم لكن لمّا كبرتِ ويعني و ونضجتِ أكتر عرفتِ إن ده كان كان خوف عليكِ كان بيفكروا لقدّام ليكِ وكده طَب قولِي لي أنا عاوز أعرف مِنّك بقى؟
بالضبط. شُفت الدنيا، شُفت الدنيا وكبرت وبقى عِن عندي ابن فأنا فأنا فاهمة هُم ليه كانوا بيقُولوا كده وأنا فاهمة إن أنا لمّا أقُول لابني لأ يعني لأ إن هو لحاجة لمصلحته أنا مش باعنِد زي ما كنت فاكرة إن أهلي زمان بيقولوا لي لأ يعني لأ دي عِند لمّا كبرت وفهمت عرفت الحياة ماشية إزاي.
فهمت. عندِك حق فعلًا. طيب لو لو جات بقى مَرّة كده آآ يعني نصحوكي بحاجة وأنتِ مش مقتنعة وخلاص رفضتِ آآ يعني حصل بقى تضارب كده، يعني أنتِ ما خدتيش بالنصيحة دي أو كده هل بقى بيبقوا مثلًا يزعلوا أو مثلًا يقُولوا لِك لأ خلاص أنتِ حُرّة ده رأيِك ما ما تسأليناش تاني أو كده والّا بي بيتقبلوا الأمر عادي؟
ما أنا قُلت لك على حسب، يعني مثلًا حاجة زي ال الجواز آآ هُم بيتقبّلوا الأمر حتى لو مش عاجبهم طالما زي ما باقول لك كده ال ال الأساسيات موجودة ولكن لمّا باقع في حاجة بالاقيهم في ضهري. عارف التعديد أكيد اللي هو بتاع إحنا قُلنا لِك لأ من الأول يعني هُم عملوا كده مع أختي اللي هي اللي باقول لك قصة حُب 9 سنين وفي الآخر ما حصلش نصيب تعديد باحسها اللي هو خلاص يا ماما إحنا دلوقتي في أمر واقع يا ماما خلِص الموضوع خلاص الخطوبة اتفسخِت وأنا قُلت لها بلاش ده وأنا قُلت لها ده بيعمل فيكِ وبيسوي فيكِ ومبهدلِك معاه وأنا وأنا وأنا خلاص يا ماما <laughs> ف فأنا باحس إن ده ساعات بيزوّد الحِمل بس هي برضه من حُرقتها علينا، يعني هي هي ما بتروحش تقُول كده لأختي في وشّها هي بتيجي تفضفض معايا أنا إن هي محروقة أكيد عشان أختي مثلًا ما حصلهاش نصيب أو علاقة فاشلة وبعد ما يعني بعد ما اتعلّقت واتعشمت، فاهم، هي محروقة عشانّا.
آه، العتاب يعني إنهم يعاتبوكِ آه. <laughs> إمم. أكيد طبعًا، إمم، فاهمِك طبعًا.
آه ف فيعني هُم هُم بيسيبوك تعمل اللي أنت عايزه ومش بيزعلوا لأ، بس أنت اتحمِّل نتيجة أخطائك ولو خ أخطأت بتلاقيهم في ضهرك برضه أنت عارف الأهل برضه يعني ما حدّش أعتقد من الأهل بيسيب أولاده كده يخبّط بمزاجه في طريق يعني.
إمم. أكيد طبعًا. آه يعني طبعًا وبالذات يعني أنتِ يعني اجتماعية أوي وبت بتتقبلي يعني نصايح أهلِك زي ما قُلتِ لي بقى في القرارات الكبيرة زي الجواز أو زي ال آآ اش إنك تشتري عربية مثلًا أو زي مثلًا قرار دخولِك الجامعة وبرضه حتى القرارات الصغيّرة زي ما بتقُولِي إنك بت بتاخدي يعني منها تعرفي مثلًا تطبخي إيه ت توفّري إزاي فهو شيء جميل جدًا إن نصايح العيلة دي مؤثرة عليكِ فعلًا وما بتك يعني ما بتحسّيش بتكبّر عليها وكده. آمم صراحةً يعني استفدت أوي من ال من الكلام معاكِ كان موضوع شيّق فعلًا ويعني حابب إن أنا أشكرِك كتير عليه.